Ah beh, anch'io, qua a Milano. Cioè, voglio dire eh, eh-eh. Allora, oggi ancora, ancora dovrebbe arrivare a 34 gradi, stavo guardando sul telefono. Da doman a 30 gradi scusami. Da domani, 34, 35. Io mi sen ehm, no, mi sento male, solo l'idea, anche perché ho una cagnolina anziana con problemi di cuore che già mi respira male, non so proprio come fare. Molto preoccupata per lei.
<snorts> Anche io. Quindi è Mh-mh. Sì. Ah beh. Ah. Parlando di estate, volevo chiederti qual è un viaggio che avresti sempre voluto fare ma non non hai avuto la possibilità?
Sì. <clears throat> Sì, guarda, io ho sempre pensato che mi sarebbe molto, ehm, piaciuto andare in Polinesia. Avevo visto tutte que ehm, sì, è un sogno per me. Secondo me ehm, l'ho sempre visto dalle immagini come una sorta di paradiso in terra. Ehm, solo che comunque molto, molto lontano, molto molto costoso. Eh, poi ci devi stare
Ah, bello. <chuckles> Mh-mh. Okay, sì. Quante ore di volo sono?
24.
Ah beh, è tantissimo!
Eh. Mamma mia.
Ma
Infatti, poi molto cos poi dico 24, cioè ti farai 3 settimane per non morire, cioè veramente.
No certo.
Ehm, e e per cui poi adesso ti dico, a 50 anni, uhm, penso di fare più un volo di 24, ore assolutamen però non l'ho mai fatto, non penso di farlo. Ci vorrebbe il teletrasporto veramente, s cioè beh, mi servirebbe molto. Tu hai un un posto in particolare, ti sarebbe piaciuto vedere?
Mh-mh. Ah, okay. Okay, okay. <chuckles> Sì. Ehm, allora io dopo le superiori volevo fare 1 anno come Au Pair negli Stati Uniti.
Mh. Mh.

Non l'avevo ancora trovata. Cioè non son più andata avanti, perché comunque non avevo la patente, quindi a prescindere, non sarei partita. Però, mhmm, era veramente un'esperienza che mi sarebbe piaciuto tanto fare.
Ah, ho capito. Sì, sì, sì. I Ma sì, poi comunque, 1- anno ne ma ascoltami, ehm, secondo me, ehm, che sei ancora giovani si sente, puoi farlo comunque, secondo me. Se adesso hai la patente, magari lo l'hai rimandato un attimo e poi quando ti senti di voler partire 1 anno, lo puoi fare, no? Ehm, non mi sembra
Esatto. Sì. Mh-mh. Eh, non lo so, perché, comunque, dopo questa triennale questi 3 anni, vorrei fare 1 anno sabbatico, però vorrei sfruttarlo più per fare uno stage, perché poi vorrei cercare di entrare in un in un master. Se invece, vado a fare l' au pair, avrò meno possibilità di entrare in questo master, quindi è comunque una scelta, che comunque devo fare, ehm, per il mio futuro, quindi non so.
Mh. I I Ah, okay. Ah, okay. Sì, no, assolutamente. Però, magari, voglio dire, dopo il master, sarai ancora giovane. Se ti vuoi prendere un periodo di relax, anche per imparare l'inglese, per vedere posti nuovi, che, secondo me, apre assolutamente la mente. Magari, non so, ti puoi fare, magari, 6 mesi sto parlando così, m 6 mesi invece di 1 anno, ma te li prendi per te, per comunque viverti una tua esperienza. Poi quando torni, stai comunque
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Eh, mi sare piaciuto. Il problema è, che negli Stati Uniti, devi per forza fare 1 anno. Quindi, ehm Eh, sì. È obbligatorio minimo 1 anno.
Ah, ti prendono così, per 1 anno, okay. E tu dici, che non ti senti più, cioè, arrivato a questo punto, dopo il master, non ti senti di di fa però insomma sei gio voglio dire, è la tua vita e che, comunque, è un'esperienza bellissima, cioè hai tutto il tempo poi per lavorare eh. Guarda che, nella vita poi si lavora sempre, assolutame
Eh. Mhmm, cioè non lo so, u Eh, lo so. Eh, sì. Mh. Eh, no, hai ragione. Cioè, effettivamente, è vero, ehm, non lo so, so sto cercando un po' di mettere in ordine la le idee. Però
Mh. Eh, vabbè, ti manca comunque tempo. Quanto ti manca di unive per finire l'università?
1 anno. L'anno prossimo finisco.
Allora, 1 anno, più mi dicevi dura 1 anno il master. Giusto?
2 anni.

Ah okay! Si si si.
E ed era un bel programma, ho detto: "Perfetto, cioè vado a fare quest'anno". Perché comunque mi sarebbe piaciuto tanto comunque vivere gli Stati Uniti, vedere com'è vivere lì, uhm, visitarla e sarebbe stato perfetto perché comunque avrei vissuto in una famiglia, mi avrebbero pagata, ehm, ed era una bella esperienza.
Si. Si. Si. Mh. Si. Mh. Si. Cioè praticamente dovevi fare la la babysitter per questa famiglia. Ah beh Si si.
Esatto, esatto. In cambio avevo vitto, alloggio e uno stipendio, quindi praticamente bellissimo, sì, sì, sì. Il problema è che non avevo la patente ed era un requisito essenziale, quindi non son potuta partire.
Eh. Ah beh, non male, assolutamente. Si. Si. Ah mamma mia! Per portare in giro i bambini.
Sì, esatto. Esatto.
Ma, ehm, te l'hanno detto un po' prima questa cosa della patente? L'avrai saputa in ritardo? Se no magari potevi prenderla e non so.
E allora lo sapevo già e lo sapevo già comunque da da un po' che si serviva la patente. Il problema è che comunque c'era già iscritta mia sorella
Sì.
e mio padre stava pagando comunque per la sua.
Mh, non ho capito, tua sorella? Non ho capito cosa tua sorella cosa ha fatto.
Che stava già facendo la patente lei, e mio padre stava ancora pagando quella di mia sorella, e comun Esatto, costa veramente tanto e quindi dovevo aspettare che finisse lei. Infatti poi l'ho presa tipo a marzo di quell'anno, però comunque è troppo in ritardo, ecco.
Ah! Okay. Ah beh! Si costa tanto, lo so. Sì Sì, sì, sì. Si. Mh. Mi dispiace. Ma dove volevi andare? In quale zona volevi andare?
Quindi vabbè, non fa niente.